जी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। मतलब आपके जो लाइव कॉन्सर्ट का आपका अनुभव कैसा रहा?
बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा रहा था वो अनुभव, एक तो उसमें इतनी ज़्यादा हमें खुशी हो रही थी जैसे हमें पता था कि हमने आज रात को जाना है लाइव कॉन्सर्ट पे। जो मैंने देखा था, गुरदास मान जी का देखा था। जो उसमें मैं गई मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मेरा मन लगा जो उन्होंने वहाँ पर गीत गाए, लोगों को नाचने पे विवश कर दिया। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बोलूँ मुझे नाचने का इतना शौक नहीं है लेकिन जब वो गाने गा रहे थे, है ना? और थिरक रहे थे तो मैं खुद भी नाचने लगी और मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और बहुत अच्छा लगा जो मेरे साथ में साथी भी गए थे उन्होंने भी मतलब बहुत अ, एन्जॉय किया उस पल को। और काश वो दोबारा से कॉन्सर्ट हो और मुझे मौका मिले कि मैं दोबारा उस कॉन्सर्ट में जा सकूँ। और हुँ।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। बहुत सही। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल यही आशा करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको मौका मिले। तो मतलब आपको क्या लगता है ऐसे आपको लाइव म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है या फ़िर जो रिकॉर्ड हुए गाने हैं? मतलब आपको आपने अनुभव तो किया है इस चीज़ को तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है उसका अनुभव कैसा होता है, अलग होता है? क्या-क्या हमें और-और देखने को मिलता है? बताइए ज़रूर।
बिल्कुल। हाँ, देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ लाइव कॉन्सर्ट के बारे में तो अब मुझे लगता है कि लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा होता है। अब हाँ, क्योंकि जब हम एकदम आमने-सामने देखते हैं, वो एक अलग ही मुझे लगता है कि अनुभव होता है। वो इतनी लाइट शो होती है, भीड़ की चीखें होती है, हूटिंग होती है। कहीं न कहीं ना हमारे हम और ज़्यादा मतलब आकर्षित हो जाते हैं सुनने के लिए, प्रेरित होते हैं कि ये समाँ रुके ना, ये समाँ चलता रहे। और हम अच्छे-अच्छे गीत सुनते रहें, जो दृश्य होता है वो इतना मन भावुक होता है या मन को मोह लेता है। अ, ठीक है, थोड़ी-सी दिक्कत आती है कि क हम कैसे जाएँगे, दूर होते हैं वो क्योंकि शहर से थोड़ा टिकट्स लेने में दिक्कत आती है। लेकिन थोड़ी शुरू की जो होती है ना कि मेहनत वो बहुत रंग लेकर आती है।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, वो तो है बिल्कुल। हाँ, होते हैं बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल तो हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, आती तो है बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब वहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपसे एक और बात कि वहाँ का अ, अंदाज़ कैसा था? मतलब कि एक होता है ना जो भीड़ का रिएक्शन क्राउड रिएक्शन जिसे कहते हैं वो कैसा था? और मैं ये भी जान जानना चाहता हूँ कि उस कॉन्सर्ट का जो आस-पास की जो प्रकृति थी, जो लोग थे। वो किस तरह के आए थे मुझे बताएँगे?